Pois então, é, eu vou eu vou então, realmente, eu vou me esforçar, né, eu vou dar ali os 10 minutos. Eu vou vou tentar começar logo com 10 minutos, nem vou tentar com os 5 não. E aí
Uhum.
se eu conseguir, eu vou vou eu te pago esses 1 milhão aí, que eu estou devendo.
Pode pagar quando tiver, não precisa não precisa ter pressa não.
Entendi.
Eu eu consigo esperar.
Perfeito, então.
<laughs> Olha, eh, e você tem gente na sua família que tem esse esse comportamento também?
Ah tem, tem. Principalmente, o meu pai, meu ir meu pai e meu irmão, é.
Tá. O que você Hã, olha. É você tem voz de 14 anos, mas eu tenho certeza que as pessoas mais velhas da as pessoas mais velhas da sua família podem estar lidando ou vão em breve lidar com pressão alta.
Que isso? Já lidam. <chuckles>
Exatamente por causa do GLP1, ninguém fala.
Mas o que que tem com esse GLP 1 e aí
Aposto que aposto que o médico falou para ele cortar o sal, certo?
Olha, se falou, ele nunca me falou, porque ele sabe que eu eu e minha irmãs ficamos em em ali no pé dele com as coisas que ele come. Ele não escuta, né, mas a gente fica enchendo o saco.
Quem tem pressão alta, geralmente Não, não, quem tem pres É. Claro. Eh os médicos mandam cortar o sal, mas, na verdade, é o contrário, o sal é é essencial para vida, quem não come sal, se sente sluggish, eh, preguiçoso, desanimado, e tudo, letárgico às coisas, a a mente reage devagar, consequentemente, os reflexos são mais lentos, tá. É ao contrário. Pô, ele tem que evitar o docinho, tem que evitar o docinho. Por quê?
Litardo, né? Entendi. Então, tem que comer sal? Hum!

Você consegue esticar um pacotinho durante 45 minutos do episódio.
Sim.
É, o problema é quando vai no 2º episódio, aí <chuckles> aí qual é a próxima coisa?
Pois é, pois é.
A a a vida era uma delícia, mas é perigoso demais.
É perigoso, porque você você não percebe. Você não tá ali presente, né. Você li é como eu falei, você liga o modo automático, aí você até acaba comendo mais rápido que deveria justamente pra, né, o tal do hormônio LGPI que você falou, né, que chega no
É G GPL1.